باقول لك أنا عندي مُشكِلَة كِدَه مضايِقانِي أوي، ومُأثِّرَة عَلَيَّ بِصَراحة، وكنت محتاج أتكَلَّم معاك فيها.أنا دايمًا باحِسّ إن أنا م م متشتِّت كِدَه، ومِش مُرَكِّز في اللِّي باعمَلُه. يعني والحاجة اللِّي معايا المَفروض إنها تِخلَص في ساعة، تِخلَص في ساعتين، وده مخلص يعني مُأثِّر على أدائِي بِشكل عام. وحاسِس إن أنا عندي أحسن مِن كِدَه بِكتير، بس مِش عارِف أعمَل الموضوع ده. يعني غَصبًا عنِّي، ومِش عارِف أقَلِّل التَّشتُّت ده إزاي. فبِجَد كنت محتاج أتكَلَّم معاك في المُشكِلَة دي، لو تِنصَحني يعني.
بُصّ، يعني هو فعلًا طبعًا إحساسُك ده طبيعي، إن أنت تكون يعني مثلًا، مح محتاج تعمل حاجة، والحاجة دي أنت شايف إنها تاخُد يعني وقت مُعيَّن، زي ما بتقول مثلًا ساعة، وتلاقيها إنها تاخُد مِنَّك ساعتين أو أزيد. فطبعًا موضوع زي ده يضايِق، وأنت يعني قادر إن أنت تعمل كده، وإن أنت يعني اللِّي هو أنت عندك أنت مثلًا عندك القدرة إن أنت تعمل الحاجة دي في وقت مناسب، بس بتلاقي إن في حاجات بتشتِّتَك أو كده، فبتلاقيها بتأخّر بتأخَّرَك، يعني، عن إنجاز الحاجة دي. فيعني حاجة زي كده أنا فاهمها طبعًا كويس، بس خلِّيني في الأول كده يعني أسألك يعني يعني إيه طبيعة الحاجة اللي أنت يعني محتاج إن أنت تخلِّصها؟ هل مثلًا يعنى شُغل، والّا دراسة، والّا إيه بالضبط؟
لأ، هو دراسة، يعني أنا كليّتي صعبة جدًا بصراحة وبتبقى طالبة تسليمات كتير، ومشاريع وأبحاث بابقى عايز أخلّصها، ومحاضرات كتير المفروض إن أنا عليَّ بتبقى بتتراكِم برضه، يعني أنا في امتحانات أصلًا بشكل أسبوعي، فدايمًا أنا في ضغط فدايمًا أنا عليَّ حاجات كتير عايز أخلّصها، فهي كلّها المعظم يعني الدراسة، ما عنديش حاجة تانية بصراحة، و وده بيبقى غصبٍ عني بقى إن أنا باتشتِّت ساعات ب يعني بيحصل كذا حاجة كده تخليني مش مركِّز، والحاجة تتراكم عليَّ، وعلى فكرة لمّا ألاقي نفسي ما خلّصتش أرُوح آآ، مت متراكم عليَّ لغاية بالليل باسهر غصبٍ عني، فبرضه أحس إن أنا نومي مش مضبوط، أحس بأَرَق وإجهاد تاني يوم، والأَرَق ده بقى يخليني مش مركِّز في اللي أنا باعملُه، فحتى لو ذاكرت شوية أنا باحس بعد كده لمّا آجيّ أراجع تاني ألاقي نفسي أنا مش فاكر أصلًا اللي ذاكرتُه، باحس إن أنا باذاكر تاني من أول وجديد، اللي هو طيّب إزاي ده طيّب يعني، فأنا كُلّ ده بقى يعني مأثّر عليَّ أوي يعني، والفكرة إن أنا يعني واخد سَكَن مع أصحابي وكده، ف فبرضه ممكن يكون السَكَن ده هو السبب، يعني مش عارف بصراحة.
أيوه، فاهمك. إمم. أيوه، فاهمك. يعني أنا فاهمك طبعًا وفعلًا عندك حق في الموضوع ده، إن أنت يعني بتدرس برضه وإن الدراسة يعني محتاجة يعني محتاجة يعني تركيز مش محتاجة أي تشتت يكون حواليك عشان تقدر إن أنت تخلص بقى مذاك يعني آآ، مذاكرتك والمحاضرات اللي عليك وزي ما أنت بتقول أصلًا أنت عندك يعني تسليمات وعندك إمتحانات يعني بشكل مستمر كل كل أسبوع تقريبًا، ف فعلًا يعني الموضوع زي ده يضايق آآ، بس برضه يعني كنت عايز أعرف كده، يعني إيه يعني إيه الحاجات اللي بتشتتك مثلًا بتخليك إن أنت مش بتعرف إن أنت تذاكر أو ال أو مثلًا بتخليك إن أنت تتأخر بالليل في السهر؟
بُص يعني هو كذا حاجة بصراحة، أنا قلت لك إن أنا واخد سكن مع مع زمايلي، فإحنا تقريبًا 6 في الشقة، كل أوضة فيها 2 فهُم بيقعدوا بقى يهزروا، آآ ساعات المواعيد ما تتفقش مع بعض إن إحنا بنذاكر في وقت واحد، وعلى فكرة هم مش كلهم معايا في نفس ال الكلية أو في نفس الجامعة يعني لأ ده في مثلًا 2 معايا و2 كمان والّا حاجة أو 3 كمان كل واحد ليه شغل مختلف ما هو مش شرط نكون كلنا مع بعض، يعني على حسب بقى إحنا واخدين يعني سكن خارجي وكده شقة برّا يعني فساعات المواعيد بتختلف وحد ييجي متأخر بيفتح التلفزيون والّا حاجة صوته عالي بيتفرج على ماتش معين والّا حاجة فده برضه بيشتتني جدًا آآ، الاقي اصحابي بيهزروا في وقت هُم مثلًا خلصوا مذاكرة وأنا لسه ما خلصتش فبرضه ده يشتتني، أنا برضه ساعات بامسك التليفون كتير وأنا باذاكر والّا حاجة ممكن أذاكر مثلًا تِلت ساعة والّا نص ساعة وألاقي نفسي مسكت التليفون بتاع ساعة الّا ربع، هو كتير أوي يعني ما بانسى نفسي، وحاجات كتير بقى بتشدني في التليفون الفيديوهات القصيرة وتطبيقات السوشيال ميديا دي بقى كتير باحب أتصفح أحب أشوف الأخبار على طول أول بأول أتابع نتايج الماتشات الدوري الإنجليزي مثلًا، لأ كذا حاجة بجد باحب أتابع الحاجات دي كلها، فبرضه ده بي بياخد من وقتي جامد، فزي ما قُلت لك هو كذا حاجة، فمش عارف بصراحة يعني أقلل الموضوع ده إزاي أو أعمل إيه بالضبط.
أيوه حقيقي. تمام. مفهوم. يعني أنا بصراحة طبعًا حاسس بيك، وفعلًا الموضوع زي ده يضايق جدًا إن أنت بتتشتت بحاجات كتير بسبب إن أنت موجود في سكن في أصحابك، وأنتم بتقولوا إنه أنتم 6 ف6 برضه كتير أوي في ال في السكن ده آآ، طبعًا بقى في دوشة مثلًا الأوقات مش بتكون يعني متوافقة بينكم أنتم أنتم يعني أنتم كلكم ممكن الوقت تيجي تذاكر فيه آآ في غيرك مثلًا آآ فاضي فاللي هو مشغّل حاجة مثلًا أو اللي هو قاعد بيهزر بيضحك مع غيره، فأنت مش عارف أنت تركز فأنا برضه زي ما أنت قُلت إن الموبايل برضه بيشتتك وإن أنت ت يعني وقت بيسرقك فيه، اللي هو بتتفرج مثلًا ساعة ساعتين إنك بتتفرج بقى على فيديوهات وكده فيعني الموضوع زي ده يضايق جدًا آآ، بس برضه يعني كنت عايز أعرف كده هل أنت جرّبت حلّ مثلًا إن أنت ت يعني ت الحلّ ده يقلل مثلًا التشتت بتاعك ده أو حاجة؟
بالضبط. نعم. بُصّ هو أنا يعني باحاول على قد ما أقدر أ أذاكر في وقت يكون البيت هادي فيه، بس هادي دوّة يعني إمتى بيكون وهُم نايمين، وده برضه بيبقى صعب بصراحة لأن وقت النوم بتاعهم بيبقى هو وقت النوم أساسًا بتاعي، فأنا ممكن أذاكر 04:00 والّا 05:00 طَب ما هو ده برضه هيسبب لي أرق جامد والسهر غلط أنت فاهمني، فده يعني بينفع معايا بصراحة إن أنا باحصّل حاجات كتير ممكن ينفع معايا وقت الإمتحانات آآ، باضغط على نفسي شوية وأقول هاستحمل يومين 3 لغاية ما الامتحان ده يعدي وبعد كده اليوم اللي بعده هابقى أنام كويس و وبعد كده أبقى أرجع تاني لغاية فترة الامتحانات الشهر ده يخلص فباضغط على نفسي بس بجد باطلع من الشهر ده ميّت من التعب، إنما طول الدراسة أنا مش قادر أ أنفذ ده على مدار term والّا حاجة وسنة بحالها لأ ده كتير أوي بالنسبة لي، فالحلّ ده زي ما قُلت لك يعني نفع نُص نُص ما ما ضبطش معايا أوي ما استمرش معايا أوي برضه.
أيوه اتأخر فعلًا. أيوه، أيوه. يعني بصراحة فعلًا إحساسك ده يعني طبيعي جدًا إن أنت مش- مش عارف أنت توفَّق وقت مثلًا مناسب إن أنت يعني تذاكر فيه وإن أنت تحضر مُحاضراتك فيه وتلاقي كُلّه كده يعني ب يعني مثلًا أنت ممكن تذاكر بالليل فاللي هو ييجي على وقت مُحاضراتك. آآ فأنا حابب أقول لك برضه حاجة كده ممكن يعني تفيدك، آآ هو مثلًا إن أنت يعني تكلِّم صُحابك آآ تشوف مثلًا مين اللي مين يعني ال مين اللي بيعمل مثلًا آه، يعني أكتر دوشة اللي هو يعني بيشتِّتك يعني، آآ مثلًا تتكلِّم معاهم آآ أو تتكلِّم مع الشخص اللي عامل لك التشتُّت ده، آآ تتكلِّم معاه طبعًا يعني ب بكل هداوة كده وتفهِّمه إن أنت مثلًا محتاج إن أنت تركِّز أكتر وإن كُلّيتك صعبة وإن أنت يعني تحدِّد على الأقل وقتك، يعني مثلًا أنت الوقت اللي هتذاكر فيه ما يكونش في دوشة وكده، يعني هل حاجة زي كده يعني ممكن تمشي معاك؟
بُصّ، هو صدّقني أنا حاولت أعمل الموضوع ده وأكلِّمهم، بس هي يعني بصراحة ما نفعتش خالص لإن هم قالوا لي: "ماشي، تمام،" يعني وريّحوني وكده و ووطّوا مثلًا الصوت التلفزيون ساعتها أو وطّوا صوتهم يعني وهُم بيهزّروا، بس فاهم، العادة بتغلب. يعني هم متعوّدين إن هم يهزّروا بصوت عالي، يعني برضو ما أنا برضه مش عايش لوحدي، فهيعملوا إيه أو هيقلِّلوا كده الموضوع ده إزاي؟ فهم غصبٍ عنهم الطبع بقى غلّاب شوية، ف فأنا ما بيّنتش بقى زعلي أو أفشت وكده عشان برضه ما أكبّرش الموضوع أوي. باحاول على قد ما أقدر بقى يعني أبعِد شوية، زي ما قُلت لك أجرّب إن أنا أسهر بالليل، فالموضوع دوّة إن أنا أكلِّمهم وكده لأ، ما ما نفعش أوي بصراحة.
أيوه أنا فاهمك طبعًا، وحاسس بمشاعرك اللي هو أنت يعني كلمتهم برضه مش لاقي أي نتيجة منهم إيجابية خالص اللي هو برضه بيبقى في دوشة، برضه مش عارف إن أنت تركِّز وإن ده طبعهم، واللي هو مش عارفين يغيّروه، فأنت برضه ممكن إن أنت تجرّب حاجة تانية، هو إن أنت يعني ممكن بَدَل ما أنت بتذاكر أنت مش عارف تذاكر في السَكَن ده، وإن في دوشة كتير أوي حواليك، ممكن إن أنت يعني تبدأ إن أنت تشوف أقرب مثلًا work space حواليك طبعًا الwork space ده يعني حاجة زي كده يعني هتبقى مناسبة ليك جدًا، إن أنت تذاكر وإن ما فيش أي تشتُّت حواليك، لأن طبعًا أي حد بيكون رايح هناك طبعًا بيبقى رايحين بس علشان يذاكروا وكده، فأنت اللي هو هتبقى رايح في مكان هادي جدًا، ما فيش فيه أي دوشه خالص آآ، في طبعًا بقى أكيد برضه في كُلّ يعني في كُلّ work space بيبقى في برضه نظام رومات بقى وكده، ممكن برضه إن أنت مثلًا يعني بتتشتِّت مثلًا من الناس اللي حواليك، أو من حركة أو يعني وجود اشخاص حواليك يعني وبتحب إن أنت تذاكر مثلًا ما يكونش في حد خالص، أو أي صوت ممكن إن أنت تبدأ تاخد room مثلًا آآ، يعني نظام الroom دي طبعًا تكون بقى عازلة للضوضاء خالص، ما فيش أي صوت بيدخل لك، أنت لوحدك اللي هو ما فيش أي حاجة إنها تقدر تشتِّتك، وطبعًا برضه أسعارها مش غالية، فهتبقى برضه مفيدة أوي بالنسبة لك، فحاجة زي كده هي بصراحة تكون أحسن من إن آآ، من إن تذاكر في السَكَن وسط أصحابك وسط الناس الموجودة في السَكَن، وبرضه حتة برضه الحاجات اللي هي بتشتِّتك زي الموبايل ممكن برضه اللي هو أنت إيه، يعني بلاش تمسك الموبايل، أنت ممكن تبدأ يعني تقفل الاشعارات خالص تعمل الموبايل silent كده، وخلاص أنت وقت اللي أنت هتبدأ إن أنت تذاكر فيه في الwork space خلاص ابعد الموبايل عنك خالص كده، أو اقفله تمامًا بحيث إن هو إيه يعني ما فيش أي إشعار ييجي لك، اللي هو يشتِّتك كده فتفتح الموبايل فاللي هو آآ، تمسك الموبايل شوية فاللي هو يضيّع تركيزك في المذاكرة، أو مثلًا الوقت يسرقك كده وتلاقيك مثلًا قعدت فترة كبيرة على الموبايل وأنت مش واخد بالك، وأنت المفروض إن أنت تذاكر في الح في الوقت ده، فحاجة زي كده إن أنت تبعد الموبايل خالص وإن أنت تحدِّد وقت آآ، خلاص أنت الوقت ده هتدخل فيه الwork space هتذاكر من الوقت ده لحد الوقت ده، فخلال الفترة دي هتلاقيك إن أنت يعني قعدت فترة كويسة كده، وذاكرت وما فيش أي تشتُّتات حواليك، فأنا شايف بصراحة يعني حاجة زي كده يعني ممكن إنها تفيدك.
آه. إمم. آه. طبعًا أكيد موضوع الworkspace ده على فكرة ما جاش في بالي خالص. أنا ما اعرفش أصلًا إن في حاجة زي كده، أو مكان مثلًا للدراسة أو للشغل يبقى كلّه كده مِركّز في حاله، مش هيبقى في صوت، آآ يعني الخدمات كلها متوفّرة، زي برضه السكن. فلأ، حتى على فكرة لو بفلوس بجد مش فارقة معايا أويِ لأ ممكن يفرِق معايا فعلًا آآ حتى لو ساعتين 3 والّا حاجة في اليوم، هيبقوا أحسن بجد من إن أنا أذاكر في السكن وسط دوشة، ويبقى من غير تركيز، وبابقى مش محصل أوي اللي أنا باذاكره، يعني المُحصلة ما بتبقاش أعلى حاجة. ع على العكس بقى لو ذاكرت في زي ما أنت قُلت كده الworkspace لأ ممكن تفرِق معايا، فبجد دي فكرة كويسة جدًا يعني. وبرضه حتة إن أنا أسيب تليفوني بعيد، أنا فعلًا باكسل جدًا، يعني أنا شخص كُسلي أصلًا، فبجد الفكرة دي جامدة أوي، إن أنا يعني أسيب التليفون في أوضة تانية، بحيث إن أنا لو كده حبّيت إن أنا أمسك التليفون والّا حاجة، أنا ممكن أكسّل أقوم أجيبه، اللي هو بقى مش هاقوم غير لمّا أخلّص خالص، مش كل شوية بقى أمسك التليفون وكده. فبجد برضه الفكرة دي هايلة جدًا، ما ما جَتش في بالي بصراحة، فأنا هاطبّق أكيد اللي أنت قُلته لي ده كلها أفكار كويّسة بجد يعني. فشكرًا بجد على كلامك ده، وأنا هاطبّق اللي أنت قُلته أكيد.
أيوَه مضبوط. أيوَه بالضبط. أيوَه فاهمَك. العفو طبعًا، يعني لا شُكر على واجب.